Mmm. Terus?
Aku nelepon, dong. Karena kan hubungannya jarak jauh, jadi aku bilang, "Halo sayang, selamat pagi. Aku mau masuk sekolah nih." Dia tuh langsung bilang, "Oh, iya, semangat ya. Oh, iya, aku pengen ngasih tahu, kayaknya hubungan kita sampai sini aja, ya? Soalnya kan kamu aw sama aku jauh. Dan aku juga udah kuliah, kamu tuh harus ngejar kuliah. Aku pengen berhentiin hubungan kita sampai di sini, supaya kamu bisa ngejar cita-citamu. Jangan ngejar aku ke kampusku, ya?"
Betul betul. Wih. <laughs> Hmm. Oke. Hah?! Oke. Hah, demi apa, Kak, dibilang gitu, Kak?
Wah Diem dong. Aku diem.
Uh.
Terus dia ngelanjutin, "Bentar deh, aku pengen ngasih tahu. E bentar deh, ada yang ngambil HP aku." Suara itu berubah, jadi suara laki-laki. "Halo, Bro. Kenalin, gue cowoknya." Itu asli tuh.
Wah. Gong banget sih ini, Kak. Ini beneran, Kak? Beneran terjadi? Ih kayak di film loh, Kak.
Beneran. Beneran! Itu tuh asli. Asli tuh aku nggak nggak nggak bisa ngomong apa-apa, aku cuman matiin telepon
Oh, iya.
cuman bisa nangis. Dan temenku kayak bilang, "Pagi-pagi nangis. Tahu sih, habis ini pelajaran matematik, nggak usah nangis apa? Cuman pengen matematik doang." "Bukan, bukan, diputusin. Dia punya pacar baru." Dia bilang. "Ih astaga. Mana kita mau ujian. Ta tahan tahan tahan. Jangan nangis dulu." Nah, akhirnya aku tuh
Mmm. <chuckles> <sniffs> Ah hah. Ya ampun, Kak. Aha?
nggak tahu kenapa ya, air mata tuh jadinya berhenti keluar, karena mungkin, emosionalnya ketahan, sakitnya tuh kebawa, pulang itu tuh yang aku cerita. Nyanyi Khianati itu kayak, teriak dalam helm tuh
Mmm. Oke. Oh. Itu momennya ya, Kak, ya? Mmm, mhm mhm.
Iya. Kayak aku tuh dikhianati banget, cinta putihku ini gitu, kayak Ah!
Iya iya. <chuckles> Sabar, Kak, sabar sabar. Cuman aku kepo, Kak, sampai sekarang itu masih kerasa sakitnya tuh gimana, Kak? Apa udah sembuh pelan-pelan kayak, "Ya ya udahlah." Gitu?
Mmm. Ya, kalau udah udah berkeluarga sih, udah sembuh, ya. Cuman akhirnya, entah kenapa, ada sesuatu hal yang belum selesai. Dari kisah cintaku ini.
<chuckles> Oke, jadi mhm.
Eee, karena, perempuan ini, sampai hari ini, itu belum menikah.
Oke.